जी, दरअसल बात ऐसी है ना आजकल ना मैं बाहरी विकर्षणों से ना बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। ऐसा होता है कि मैं कुछ भी काम करना चाहती हूँ ना, मैं उस पे ध्यान नहीं लगा पाती, चाहे कित्ती भी कोशिश कर लूँ। जैसे कि अगर मैं घर पर पढ़ने के लिए भी बैठ जाती हूँ ना, एक बार ऐसा हो जाता है कि मैं फ़ोन देखने लग जाती हूँ या फिर कहीं न कहीं ना मेरा सोच अ, एक ऐसी जगह पर अटक जाता है जहाँ से मैं समझ ही नहीं पाती कि मैं कब भूल जाती हूँ। एक बार ऐसा हुआ है एग्ज़ाम्स से पहले ना मैंने एक अ, मतलब कोई मूवी के बारे में सुना था और मेरा मन ना वहीं पर अटक गया, जब तक मैंने एक बार च देर मैंने सोचा था कि ठीक है एक बार देख लेती हूँ बस नाम ही देखूँगी टाइटल वग़ैरह फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाऊँगी, लेकिन ऐसा हो गया कि मैंने मूवी जब तक कंप्लीट नहीं किया ना तब तक मेरा ध्यान ना पढ़ाई में लग ही नहीं रहा था। एक तरह से ऐसा होता है किसी न किसी वजह से ना अम, मैं ना अपने जो काम को है ना, वो नहीं कर पा रही। स्कूल में भी, जब भी वो होता है ना ऐसे कि अ, स अगर पढ़ाई करने के समय या फिर कोई प अ, अध्यापक आके पढ़ाते हैं, उसी समय भी ये म ऐसा होता है कि मुझे नींद आ जाती है या फिर ऐसा होता है कि अगर मेरे सामने कोई बैठा होता है तो मैं उससे बात करने लगती हूँ। एक तरह से ये होता है ना एक अ, विकर्षण सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि किसी न किसी वजह से ना मैं अपने काम से भटक रही हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे कम करूँ? आप ही बताइए ना कि मैं क्या करूँ?
हुँ, हुँ। जी। अच्छा। जी, ज़रूर। देखिए मैं आपको इस चीज़ पे ज़रूर सलाह दूँगा। और सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि ये एक आम समस्या है। ये अक्सर क्या होता है कि बाहरी विकर्षणों की वजह से इंसान का जो एक व्यक्ति का जो है, वो कहीं न कहीं जो मैं अगर फ़ोकस बोलूँ कहीं न कहीं भटक जाता है और उसकी वजह से काम सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो मैं इसपे आपको सलाह ज़रूर दूँगा। सलाह देने से पहले मैं आपकी परिस्थिति को और बेहतर और अच्छे तरीके से जानना चाहूँगा। और इसके लिए मेरे आपसे कुछ प्रश्न रहेंगे। अगर मैं अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ूँ तो मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा आपसे की कौन-सी जगह से अगर मैं बात करूँ कौन-सी जगह पे सबसे ज़्यादा आपके विकर्षण होते हैं? क्या वो घर पे होते हैं? स्कूल में होते हैं? या फिर किसी काम में होते हैं?
जी। <hiccups> जी, दरअसल ऐसा होता है कि अभी जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ ज़्यादातर न मैं जब पढ़ाई करती हूँ ना तब मेरा ध्यान नहीं लगता। बाकी सब चीज़ें तो बहुत अ, मतलब इतना नहीं होता है कि ठीक है मैं ध्यान ना दे पाऊँ लेकिन जब भी पढ़ने के लिए बैठती हूँ ना मुझे ध्यान लगाने में बहुत मुश्किल हो जाती है। ये ना मतलब इसका कारण कुछ भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि मैं किसी ना ध्यान में चली जाती हूँ, ऐसा लगता है कि किसी कोई चीज़ होता है अगर मैं कुछ नया कुछ सुन लेती हूँ ना तो मेरा ध्यान उसी में रह जाता है। या फिर मैंने फ़ोन में कुछ नया देख लिया तब मेरा ध्यान होता है। या फिर कोई दोस्त मेरे सामने बैठ के वो ना बातचीत करने की शुरुआत ही कर दे ना फिर भी मेरा ध्यान ना वहीं पर हो जाता है उसकी बातों में। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भी बाहर विकर्षण जो होता है ना वो एक तरह से ऐसा होता है कि, मैं उस पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हूँ। एक तरह से आप कह सकते हो मेरा ध्यान ना उसी पर चल जाता है और मैं पढ़ाई पर ना ध्यान नहीं लगा पाती। लेकिन देखिए मेरे परीक्षा बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो यही समस्या है कि मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाई, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ। तो ए एक तरह से आप कह सकते हो कि स्कूल में ही ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि देखिए स्कूल में ना आपके अध्यापक वगैरह पढ़ाते होते हैं तो आपको ध्यान से सुनना पड़ता है लेकिन तभी भी इतना मेरा ध्यान नहीं लगता। तो बहुत ज़्यादा ये परेशान हो जाती हूँ ना मैं।
हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। जी। जी, देखिए ये चीज़ तो मैं समझ रहा हूँ कहीं न कहीं विकर्षण की वज़ह से क्या होता है कि ध्यान नहीं लग पाता और कहीं न कहीं पढ़ाई जैसे आपने बोला आप जैसे 1 शिक्षक हैं। शिक्षक क्या, आप एक अ, पढ़न पढ़ान पढ़ने वाले हैं। तो कहीं न कहीं आपका उसमें पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता है। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि पढ़ते समय आपने बोला जैसे आपका ध्यान हट जाता है तो उसके मुख्य विकर्षण क्या रहते हैं? क्या वो फ़ोन की वज़ह से होता है? क्या वो ज़्यादातर लोगों की वज़ह से होता है या शोर की वज़ह से होता है या आप बता सकते हैं कि आपका मतलब कुछ और क्या चीज़ें आपको मतलब विकर्षण की और बिगाड़ देती हैं वो।
जी, दरअसल, ऐसी बात है ना, आजकल ऐसा हो गया कि मैं पढ़ने बैठती हूँ ना, मेरा ध्यान नहीं लगता इसका मतलब ऐसा होता है कि कुछ भी हो सकता है। एक तरह से फ़ोन भी हो सकता है मैं घर पे रहती हूँ तो अगर मेरा फ़ोन अ, मेरे पास आस-पास रहेगा ना मैं उसको कम से कम 2-3 बार तो चेक कर लूँगी। अगर एक बार ना साउंड भी आ जाएगा ना कि नोटिफ़िकेशन का मैं उसको वापस चेक कर लूँगी। क्योंकि ना, देखिए मैं फ़ोन को दूर नहीं रख सकती क्योंकि कोई न कोई इम्पोर्टेंट मैसेज ना आता ही रहता है। तो एक तरह से मैं उसको दूर भी नहीं कर पाती अपने हिसाब से। तो एक तरह से, घर में अगर होती हूँ तो फ़ोन ही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर कॉलेज में ना मेरे साथ ना कोई मेरी बेस्ट फ्रेंड या फ़िर कोई अच्छा दोस्त बैठ जाता है तो मैं इतना मशहूर हो जाती हूँ ना, कि पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाती चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ। आप समझ सकते हैं जब आस-पास जो अ, आपको अच्छी तरह से जानते हैं वो बैठते हैं तो वो हम हम किसी न किसी टॉपिक पर बात ही कर शुरू हो जाता है। तो कहीं न कहीं स्कूल में ना ऐसा हो जाता है कि आस-पास लोग होते हैं ना तो उनमें बातें जो हैं ना वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगने लग जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक तरह से मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मतलब, मैं कोशिश भी कर लूँ ना एक तरह से देखिए हम जब किसी चीज़ में कोशिश करते हैं तो हमारा ध्यान लग ही जाता है लेकिन मैं पढ़ाई पर कितनी भी कोशिश कर रही हूँ लेकिन लगता ही नहीं है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ। तो आप ही बताइए ना कि इस समस्या का मैं क्या कर पाऊँगी?
हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। जी। जी, ज़रूर। देखिए, मैं इसपे आप पे सलाह ज़रूर दूँगा। आप परेशान मत होइए। पर इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से जान लेते, मेरा प्रश्न एक और रहेगा आपसे कि जैसे आपने बोला आप वेकेशन की वजह से पढ़ाई वग़ैरह नहीं कर पाते या फ़िर कोई कुछ चीज़ों की वजह से आपका ध्यान जो है वो भटक जाता है। और कहीं न कहीं आपको इसमें बहुत समस्या आ रही है। तो आपको आपने इस चीज़ के लिए क्या कोई तरीके अपनाए? या फ़िर कोई नियम अपनाएँ? और अगर हाँ तो उसका क्या प्रभाव पड़ा? आपके इस चीज़ में पढ़ाई को लेके?
जी। जी, दरअसल, मैंने कही सारे नियम रखे अपने लिए जैसे कि देखिए मैंने ना ऐसे किया कि अगर फ़ोन जो है ना मैं थोड़ा दूर रख देती हूँ। जब भी भी कोई इंपोर्टेंट मैसेज होता है ना, वो मैं अपने मम्मा से बोलती हूँ कि आप चेक कर लीजिए। अगर कुछ इंपोर्टेंट है ना तभी मुझे फ़ोन देना। मैंने ऐसे तो कोशिश तो की लेकिन ऐसा होता है ना कई-कई बार हमें पढ़ाई के लिए ना फ़ोन की ज़रूरत पड़ जाती है। एक तरह से उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे लैपटॉप में ट्रांसफर करना। तो एक तरह से मुझे फ़ोन की ना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ जाती है। चाहे मैं कितना ही मना कर लूँ। तो वैसे ना मैं कैसे भी रोक नहीं पाती उस चीज़ को। क्योंकि ना एकदम आप आदत लग जाती है। आजकल के दुनिया में तो फ़ोन के बिना तो आप सोच ही नहीं सकते कि कैसे उपयोग रहोगे? तो एक तरह से ना मैं उसकी आदत लग गई है। तो मैं उसको छुड़ा भी नहीं नहीं पा रही और स्कूल में भी ऐसा होता है कि वो ना सारी चीज़ें ना अब स्कूल तकनीकी हो गई हैं ना तो फ़ोन को हम दूर ही नहीं परते एक तो ये कारण है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए जब आप सभी से बातचीत करते हो, आपके दोस्त हैं, तो कहीं न कहीं उनसे बात कन ते ही आपको पसंद होता है। तो जब आप पढ़ाई तो एक तरह से मुझे ना बोर कर देता है। मैं इसलिए पढ़ती हूँ ताकि अच्छे अंक तो ला ही सकूँ। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि मुझे पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं आता। तो जब तुम्हारे सामने कोई अपने आपके दोस्त वग़ैरह बैठते हैं ना। तो एक तरह से मेरा इंटरेस्ट ना जाता ही नहीं है। तो मैं क इस चीज़ में ना कुछ मदद नहीं कर पा रही अपनी। कोशिश तो बहुत की कि हाँ, मैं पढ़ाई के समय ना ध्यान तो दे पाऊँ। लेकिन हो ही नहीं पाता।
हुँ, हुँ। जी। जी, जी। हुँ, हुँ। जी। जी, देखिए, मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा। वो आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा कि क्या आप एक ही काम पर देर तक ध्यान रखना चाहते हैं? या फिर छोटे-छोटे क्षेत्रों में, अगर मैं बोलूँ काम करना चाहते हैं?
जी ज़रूर। जी, दरअसल ज़्यादातर कामों में तो इतनी दिक्कत नहीं आती जैसे कि मतलब वो काम ऐसा होता है कि जो थोड़ा-थोड़ा अ, आराम भी मिलता है ना, कि जैसे कि आप देखो बाहर घूमने जाओ या फिर पौधों को पानी दो, एक तरह से इतना ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन पढ़ाई के लिए ना बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। उसके लिए आपको ना कम से कम ऐसा होता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ना होगा वरना बैठ के कोई फ़ायदा ही नहीं होता। क्योंकि तुम्हें कुछ याद ही नहीं हो पाता चाहे तुम कितने बार भी पढ़ लो। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। तो मुझे अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत यही हो रही है कि मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रही, चाहे मैं 1-2 घंटे भी बैठ जाऊँ एक तरह से मैं ध्यान नहीं दे पाती। और एक अ, ऐसा होता है कि मुश्किल से 1 घंटे के बाद मेरा ध्यान लग जाए, तो कोई न कोई काम आ जाता है तो उस समय पे ऐसा हो जाता है कि मेरा ध्यान जो मुश्किल से मैं जुटाया ना, वो एकदम बिखर-सा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी की शादी हो आस-पड़ोस में उसकी आवाज़ से तो भाई साहब, मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाती। तो यही सारा दिक्कत हो जाता है।
जी। उ जी। अच्छा। जी, ज़रूर। देखिए मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि देखिए आप परेशान मत होइए। क्योंकि देखिए आपकी उम्र में ये चीज़ महसूस करना काफ़ी आम है। अक्सर क्या होता है कि विकर्षणों की वजह से हम जो है वो अपने काम पे या फिर जैसे आपने बताया पढ़ाई पे, ध्यान नहीं लगा पाते क्योंकि चीज़ें ऐसी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका अपना पर्यावरण जो है वो बदलिए। जैसे आपने बोला कि दोस्त वग़ैरह के साथ बैठ के आप पढ़ते हैं, तो देखिए वो चीज़ की थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा आपको। कहीं अकेले बैठ के शांति से पढ़ने की कोशिश कीजिये जहाँ विष क विकर्षणों से दूर रहे आप। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इससे क्या होगा कि देखिए आपकी जो पढ़ाई है वो और अच्छी और बेहतर तरीके से होगी। और उसके अलावा जैसे आपने फ़ोन की बात की। तो देखिए फ़ोन हर समय अपने साथ रखना इतना ज़रूरी नहीं है। तो आप दिन का एक समय तक तय कर सकते हैं जब आपको लगता है कि आपको इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशन तब नहीं आते हैं। और उस समय को तय करके फ़ोन को म्यूट करके अपना पढ़ाई पे ध्यान दें। इससे क्या होगा? देखिए उम, वो नो नोटिफ़िकेशन की बात करूँ तो नोटिफ़िकेशन से क्या होता है इंसान का ध्यान जो है भटक जाता है। और कहीं न कहीं वो फिर देखने चला जाता है कि क्या किसी ने कुछ भेजा थोड़ी ना है, कोई इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है। तो इससे क्या होता है ये ध्यान जो है फिर भटक जाता है। तो अगर नोटिफ़िकेशंस ऑफ करके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं पढ़ाई और अच्छे एक फोकस मैं बोलूँ उस रूप में होगी। और मैं बताऊँगा आपको इतने दावे से कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं आपका मन जो है वो भटकेगा नहीं। और जो आप पढ़ोगे ना उस समय पे वो और बेहतर और ज़्यादा देर तक आपको याद रहेगा। उसके अलावा अगर जैसे मैं आपको बताना चाहूँ तकनीकी जैसे आपने बोला आपने यूज़ की पर आपको उसमें कुछ मतलब अपनाई पर आप में हो नहीं पाई। तो देखिए जब तक आपके मन में ठान ली ना तब तक आप कुछ भी कर लीजिए तब मैं मेरे हिसाब से कुछ भी आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो आपको खुद ही बदलना पड़ेगा। और देखिए आपको लगता है कि नोटिफ़िकेशन देखना भी अगर बहुत ज़रूरी है। तो देखिए छोटा-छोटा ना मतलब ब्रेक लीजिए। जैसे पढाई अगर 1 घंटे की कर रही है तो आधे-आधे घंटे का, आधे घंटे में 5-10 मिनट का ब्रेक लिया। फिर आधा घंटा पढ़ा फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया। इससे क्या होगा आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको किसी ने कोई इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशन थोड़ी ना भेजी है। और क्या रहेगा आपका पढ़ाई पे भी अच्छी और बेहतर तरीके से ध्यान रहेगा। और देखिए पढ़ने का समय वो रखिए जब आपको विकर्षणें जो हैं बहुत कम रहती है। उससे क्या होगा पढ़ाई पे फ़ोकस रहेगा और अच्छे बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाओगे। और इसके अलावा देखिए मैं आपने सही बताऊँ तो देखिए अपनी नींद को पूरी रखिए। नींद को पूरी रखने से क्या होगा? आपका जो ध्यान है ना वो बेहतर तरीके से बढ़ेगा। और सही बताऊ तो लक्ष्य की ओर तय करने की आप एक क्षमता रहेगी, एक लक्ष्य बनाओगे और लक्ष्य को पूरी करने की आप एक क्षमता रहेगी और आप उसको पूरा करोगे। और देखिए अपनी आदतें और मानसिक नीतियाँ जो मैं ना आपको बता रहा था इसको अगर आप ठीक रखते हैं, अच्छा रखते हैं, तो कहीं न कहीं आपको अभी के पढ़ाई के लिए क क्या, आगे भविष्य में किसी भी काम को लेके जो आप की चीज़ें हैं सब अच्छी रहेंगी, और आपको कभी भी मतलब कोई मैं अगर बोलूँ विकर्षण जो वगैरह है वो चीज़ें कभी परेशान नहीं करेंगे। और कहीं न कहीं आपका काम में एक मन रहेगा, ऊर्जा रहेगी और रुचि रहेगी। और काम जो है अच्छे और बेहतर तरीके से परिणाम में निकलेगा। तो ये कुछ चीज़ें आप अपने दिन-प्रतिदिन की ज़िंदगी में लाइए। और मैं आपको भरोसे से बोल सकता हूँ, दावे से बता सकता हूँ, कि कहीं न कहीं आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा।
जी। जी। जी। जी, शुक्रिया कि आपने मेरी संवाद को ना इतने अच्छे समझने की कोशिश की और इतने अच्छे सुझाव दिए। मुझे लगता है इन सुझावों से ये जो परेशानी जो है ना मेरी विकर्षणों की, वो काफ़ी हद तक ना दूर हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और तुम आगे जाके कभी भी मुझे परेशानी होगी ना ज़रूर मैं आपसे आके सलाह लेना बहुत ज़्यादा ही पसंद करूँगी। जी आपको बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया।
जी देखिए मुझे भी आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और आशा करता हूँ भविष्य में किसी भी चीज़ की आपको परेशानी हो तो आप मेरे पास आके कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।